Kung gagawin ko siya ulit, um, siguro ano na gusto ko 'yung makapag-outing kami ulit, eh, hindi na kasi 'yun nangyayari, po, kasi siguro dahil sa, ah, marami ng umalis dito, ng mga nag-abroad na, <chuckles> kumbaga kahit kapatid ko wala na rin dito, mga iba kong pinsan wala na rin, 'no, so wala na kaming klaseng gano'ng gathering, ah, na outing outing na ganiyan, 'no. Siguro kung <clears throat> gagawin ulit 'yun, 'yun 'yung gusto kong, maulit 'no 'yung mga gano'ng klaseng aktibidad namin noon na nag-a-outing kami sa Tagaytay, kung saan-saan, swimming, 'yan. Wala na wala na kaming ganiyan ngayon, eh. Kasi ilan nalang kami dito, eh, ah, tsaka ang hirap din ng buhay, alam mo 'yon. <chuckles> Oo, dahil gastos, mm, <clicks tongue> daming gastos.
Mm. Ah. Mm. Mm. <breath> Um Mm. Oo. Ang. Oo naman, siyem mm. Specially may anak ka na, so kailangan mo rin mag-focus sa mga pangangailangan ng anak mo, kaya naiintindihan kita. Sa'kin din, same naman tayo, ayun 'yung gusto kong ulitin, 'yung pagtitipon kasama 'yung pamilya ko, hindi lang sa side ng tatay at nanay ko. Kasi, ah, hin hindi bihira na lang din kami magsama-sama, kasi 'yung mga ora hindi naman s hindi sa lahat ng oras free sila, sa mga aktibidad na gagawin. Gusto ko rin 'yung mga ganiyan, 'yung lalo na 'pag araw ng araw or kapanganakan ni Hesus or December twenty-five, minsan kasi nagsasama kami, nagkakaroon na kami ng small, um, gathering or nagkakaroon kami ng mga aktibidad during, um, Christmas. So doon mas nakikita namin lalo na pagbibigay ng regalo sa isa't isa, kasi mas nagiging naa appreciate mo 'yung isang tao at nakikita mo 'yung pagmamahal niya, hindi lang naman sa gift 'yun o regalo. Mas nakikita mo 'yung pagmamahal ng isang tao, kapag pumupunta sila sa isang gathering kasi or isang pagtitipon, kasi do'n kayo nagkakilala <exhales> lalo. 'Yun lang, di ba?
Mm. Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Tama naman, 'yung nagpapalim ng so, ah, 'yun din 'no, 'yun lang din 'yung sa akin para halos parehas naman tayo ng gustong maulit 'no. So ayan, ah, magandang gabi sa'yo 'no. Maraming salamat sa mga ibinahagi mo at, ah, mga kuwento mo 'no, hmm.
Tama. Sa'yo. Sa'yo din magandang gabi. At salamat din sa oras at binahagi mong kuwento, tungkol sa karanasan mo sa pamilya mo.
Mm, sa'yo din, by